Sampe bosan?
Sampe bosen? Iya dan aku itu bisa sampe bosennya itu kayak 2 bulan setelah, 3 bulan setelah baru bosen makanya agak lama ya. <chuckles> Gitu, mhm.
Oke. Oh. Heeh, sih. Menarik menarik, tapi kalau misalnya kamu lagi olahraga gitu, ta bisa denger musik juga nggak?
Kalau olahraga sebenernya aku lebih ke jarang olahraga. <laughs> Aku jarang olahraga cuman kalau misalnya belajar i nah ini aku bingung nih, kan banyak banget ya orang yang enggak bisa fokus kalau denger musik ya waktu belajar ya. Kalau aku malah bisa banget, aku gak bisa kalau belajar itu tanpa musik.
<laughs> Iya juga. Mmm. Mmm, mhm. Oh, tapi
Dan teman-teman aku kadang syok juga tuh karena lagu aku waktu belajar itu bukannya lagu soft, lagu jazz gitu-gitu enggak Kak. Aku tuh lagunya bener-bener rock, yang orang-orang teriak-teriak, ada vokalnya juga. Jadi ada ada liriknya bener, jadi aku itu sambil nulis, sambil review Power Point itu tuh aku nak nyai itu aku nyanyi, aku teriak-teriak. <laughs> Bener.
Mmm. Ada vokalnya? Ada lag ada liriknya gitu? Mhm. Wow. Keren ya itu, bisa multitasking berarti, kan kadang-kadang orang tuh nggak bisa nggak bisa kayak gitu karena harus fokus ke 1 hal kan. Eee, kalau misalnya ini, mmm, lagi tidur, dengar musik juga gak?
Bener, bener banget, iya.

Iya, itu hampir semua lagunya sedih dan bagus, karena mereka yang beneran anak band gitu loh bukan bukan untuk joget, mereka tuh gak ada yang joget Kak, <chuckles> mereka emang mereka emang beneran orang band doang gitu. Mhm. Bener, ke instrumental dan vokalnya, bener banget. Nah, itu lagu-lagu mereka juga aku masukin tuh ke playlist aku yang sedang sakit hati, nah itu juga. Karena mereka itu, sering juga bikin lagu untuk versi Inggrisnya, jadi aku bisa nyanyi tanpa ngasal ya bahasa Koreanya. Jadi emang bahasa Inggrisnya, jadi aku lebih ngerti juga liriknya, gitu.
Ngeri. Mmm. Fokus ke musik gitu ya, masuk apa, fokus ke instrumental ke yang alat musiknya gitu kan? Mhm. Wah. Oh, menarik. Mhm. <chuckles> Mmm. Iya sih, tapi kalau kayak kayak, eee, Blackpink, suka?
Blackpink aku suka, jadi oh iya, kalo masalah Korea tuh, aku emang punya playlist juga tersendiri untuk Korea. <chuckles> iya, ada playlist Korea khusus, ada playlist Seventeen khusus, jadi aku we wi aku bedain gitu, dan iya bener. Mhm.
Mhm. Playlist Korea khusus. Ya kan. Mmm. Soalnya kalau Blackpink itu sekarang kebanyakannya dia kayak, eee, duet sama yang orang-orang artis-artis Inggris kan. Jadi kayak kayak pakai bahasa Inggris juga, betul betul.
Iya, iya bener bener banget, mereka jadi solo ya, mhm. Nah, itu lagunya yang terbaru lagunya Jisoo sama Zayn Malik kalo gak salah, nah itu juga aku suka tuh karena emang untuk apa ya, lekit dil lebih difokusin untuk vokal ya bukan joget ya.
Mhm, bener. Betul betul, emang enak untuk ngedenger lagunya sih untuk s di mobil gitu ya kalo lagi macet-macetan kan?
Bener, nah gitu. Oh. <chuckles> Heeh, bener. Wah bener banget, mhm, apalagi kalo misalnya lagi di jalan tol, nah itu tuh bisa tuh teriak-teriak kalo kayak gitu tuh.
Iya. Mmm, bener sih enak banget. Apalagi kalau dari Jakarta ke Bandung kan lumayan tuh 2 jam ya, bisa lama lama puas banget nyanyinya.
<chuckles> Mhm. Ah, bener, wah itu bener banget. Itu paling itu paling cocok, Kak. Oh, iya, Kak, ngomong-ngomong aku harus pergi nih.
<laughs> Oke oke, ya udah deh. Makasih banget ya udah mau sharing-sharing, ngobrol sama aku.
Ya udah deh. Ya ampun, iya, makasih banyak ya Kak, udah ngedengerin dan ngasih pertanyaan yang seru banget hari ini.
Iya, nanti kita kata ngobro ngobrol lagi ya, lain kali. Oke, makasih.
Iya, oke. Thank you, bye-bye, Kak.